Ờ, bạn ơi, gần đây thì, ờ, mình có một cái, a, chuyến công tác dài hạn đi vào, ờ, miền Trung để mà công tác á, do là công ty mình, ờ, có điều chuyển mình vô trong đó, thì khi mà vô trong đây ấy, thì mình đang gặp một cái vấn đề rất là lớn, đó là cái rào cản ngôn ngữ đó bạn. Thì, ờ, giọng của mình thì là giọng ngoài Bắc và hiện tại thì ở đây xung quanh mình, đồng nghiệp của mình 100% là giọng miền Trung, gồm rất là nhiều những cái tỉnh thành khác nhau và khiến cho mình, kiểu, rất là khó để mà nghe, cũng rất là khó để mà hiểu được những cái điều mà họ nói ấy. Thế nên là mình cảm thấy như là nó là một cái rào cản ngôn ngữ, và khiến cho mình tự ti trong cái giao tiếp hàng ngày của mình với những cái đồng nghiệp, cũng như là những người xung quanh mình á. Mà sắp tới thì theo kế hoạch thì mình phải ở đây tận 6 tháng đến 1 năm lận, thì mình đang không biết là làm sao để có thể cải thiện được cái tình trạng này, cũng như là có thể tự tin hơn trong cái việc là giao tiếp với đồng nghiệp cũng như là cấp trên ở cái bộ ph ở những cái cái cái nơi làm việc của mình đây?
Ừm. Wow, mình hiểu cảm giác của bạn lắm. Nghe bạn kể thì mình cũng thấy là bạn vừa phải thích nghi với một môi trường rất là mới, đúng hông? Vừa phải đối mặt với cảm giác là, ừ, mình, à, khác biệt, mình lạc lõng giữa một cái, a, à, môi trường hoàn toàn mới. Ừm, không biết là mình có thể hỏi thêm bạn một chút được không? Bạn thường cảm thấy thì, à, mình tự ti nhất trong cái tình huống nào nhỉ? Khi ở chỗ làm, hay là khi bạn sinh hoạt gặp người lạ, hay là những cuộc nói chuyện hàng ngày với lại những người mà, ừm, ở xung quanh bạn vậy?
Ừm. Ừ, đúng, đúng. Ừm, được chứ. Ờ. Chắc là tất cả các trường hợp luôn đấy. Tại vì là ví dụ nhá, mình khi mà mình đi làm á, trong cuộc họp với lại, à, những người khác, bao gồm cả cấp trên cũng như là những người đồng nghiệp của mình đó, thì mình không nghe được 100% những cái nội dung mà họ chia sẻ. Hay là ví dụ như là trong cái cuộc họp đấy mà có bạn nào mà nói một cái câu chuyện cười gì đấy á, thì mình cũng rất là khó hiểu, mình không hiểu tại sao mọi người cười cả, nên thành ra là mình là một người khác biệt. Hay là ví dụ như là mình ở đây thì, ờ, công ty có thuê cho mình một cái chỗ để ở, thì xung quanh thì cũng có những cái người hàng xóm, giống như kiểu, là một cái, ơ, chung cư đó bạn, thì, ờ, mình không giao tiếp được hoàn toàn với họ. Kể cả như là mấy bạn trẻ con, mấy bạn nhỏ nói chuyện với mình, mình cũng không hiểu được mấy, tại vì là cái giọng miền Trung ở đây rất là đặc thù, mọi người nói rất là nhanh, chưa kể là có những cái từ ngữ địa phương á, khiến cho mình, kiểu, ưm, bị bị bị bị hiểu rất là chậm ấy. Đấy, hay là cả khi mà mình đi chợ này, à, nên là thành ra là từ cái hôm mà mình vào đến đây là mình cứ hay lủi thủi một mình, do là mình không giao tiếp hiệu quả với mọi người đó bạn, nghe không được mà nói cũng không được nữa.
Wow. Ừm. Wow! Mình hiểu rồi. Nghe bạn nói thì mình cảm nhận được là bạn có thể là, ừm, sợ bị hiểu nhầm, đúng không? Tại vì là cái ngôn ngữ nó khác nhau, mình nghe cũng không có được, mà còn sợ bị người khác chú ý nữa, đúng hông? Tại vì là, ừm, những người khác nói chuyện và hiểu hết nhau xong rồi mình ngồi ngơ ngác một mình, đúng không bạn? Ừm, nghe cũng có vẻ là rất là khó sửa đó. <clears throat> Khi mà, ờ, bị như vậy á thì, ờ, bạn có từng xử lý như thế nào rồi? Có thể là bị, ờ, bối rối, ờ, hỏi lại người đó không? Hay là bạn có từng né tránh trò chuyện với lại những người hàng xóm của bạn hay không?
Ừm. Đúng, đúng. Ừm, đúng, đúng, đúng rồi. Ừm. Ờ, thật ra là mình cũng phải hỏi lại đó. Ví dụ như là khi mà đồng nghiệp trao đổi về công việc á, mà mình mà không hỏi lại thì mình sẽ không hiểu được cái vấn đề để là mà có thể tiếp tục công việc, nó cũng ảnh hưởng đến cái hiệu suất làm việc của mình nữa, nên là thường là mình sẽ phải hỏi lại. Ờ, nên l với lại cái thứ hai nữa là đợt này là mình hay thiên về là chat với đồng nghiệp ở trên máy tính hơn, thì khi mà mình chat ở trên máy tính ấy, thì mình có thể đọc cái nội dung văn bản và hiểu được 100%, chứ mình sẽ tránh cái việc là nghe một cách trực tiếp từ họ đấy bạn kìa. Còn, à, đối với cái việc mà đi chợ á thì gần như là đợt này mình không dám đi chợ nữa luôn, tại vì nhiều khi mình hỏi thì các cô ấy nói cái gì đấy mình không hiểu, các cô bán rau ở ngoài chợ ấy, nên là mình chuyển sang đi siêu thị. Nhưng mà như này này, mình đang cảm thấy là như vậy, nếu như mình thay đổi như vậy thì càng khiến cho mình bị cô lập hơn và khiến cho mình không có hòa đồng với mọi người hơn. Nên là mình thấy là những cái cách như vậy chỉ áp dụng tạm thời thôi, chứ nó không phải là một cái cái cái phương pháp để mà hữu ích, để mà áp dụng luôn á bạn.
Ừm. Ờ. Ờ, thực sự rất là khó khăn ha. Mình cũng hiểu cảm ác của bạn thôi. Thì, à, đôi lúc là, ừm, giao tiếp là cái chìa khóa để ta trò trò chuyện với mọi người mà, đúng hông? Nếu mà mình giao tiếp mà không có, ờ, không có nói chuyện được, không có thông cảm được với người đ người đó, thì thực sự rất là khó. Ừm, bình thường khi mà bạn và những người đó ngoài việc là bạn, ờ, sử dụng, ờ, mạng xã hội chat chít ra này, thì bạn có từng là, ờ, thử những cái khác cách khác để mình cải thiện về những cái, ơ, kỹ năng nghe của mình với những cái người đó không? Ví dụ như là, ờ, bạn có thử là tìm hiểu cái ngôn ngữ của họ xem thử là có những cái từ gì của họ mà đặc biệt mà hơi tiếng địa phương một chút không?
Đúng, đúng. Ừm, cũng có. Thì, ờ, hôm ơ, có một lần á, là, ờ, khi mà mình nói chuyện với lại là một người bạn của mình á, họ nói về một cái từ gì cái gì, trọc cúi hả? Hay là cái gì, ờ, nó kiểu, <laughs> nói thật là mình không có nhớ rõ nữa, nhưng mà cái từ đấy thì khiến cho mình về mình không có hiểu. Và mình đã về mình tra Google, thì mình đã tra ra được cái từ đấy và mình nhớ không nhầm là nghĩa của nó là cái đầu gối thì phải. Ờ, khiến cho mình, kiểu, ờ, kiểu, hơi bị ngạc nhiên một tí, tại vì nó không phải là cái từ mà mình trước nay mình vẫn dùng. Thì, ờ, sau đó, thì, à, mình cũng có tiện để mà tra luôn một loạt những cái từ khác biệt về vùng miền mà trên Google nó có xuất hiện. Nhưng mà nó rất là nhiều bạn ạ, phải nói là rất là nhiều luôn. Giống như mình phải đi học thuộc lại từ vựng tiếng Anh vậy đó. Và, kiểu, mình không có áp dụng được nhiều nên là nó cũng không có quen ấy. Với lại là mình thấy là, ờ, cái vấn đề lớn nhất ở đây á, đó là do mọi người nó bị nhanh quá. Ưm, mọi người nói với cái ngữ điệu của người miền Trung nó bị nhanh và nó bị, ờ, ờ, như thế nào ấy, kiểu, nó không có giống với người miền Bắc. Thế nên thành ra là mình cũng rất là khó nghe, nên là mình cũng rất là khó để có thể cải thiện được. Mình nghĩ là hiện tại thì mình chưa tìm được một cái biện pháp nào mà tối ưu để mà giải quyết cái tình trạng này cả. Thế nên là mình mới lên hỏi bạn đây.
Ừm. <laughs> Ừm. Ừm. À. Ừm. Ừm, nghe rất là khó khăn ha! Mình đã thấy bạn khá là dũng cảm rồi đó. Ờ, dù có ờ, không có một cái thông tin gì về cái tiếng của ng địa phương đó và có thể là, à, đi công tác đến đó rồi làm việc một thời gian rất là dài rồi, đúng không? <clears throat> Bạn, ờ, cũng có tìm hiểu một số thông tin rồi, mình thấy bạn có tìm hiểu các cái thông tin các cái ngôn ngữ của họ và, ờ, thực sự là cũng rất là muốn để cải thiện cái ng tiếng của mình để cái kỹ năng nghe của mình để có thể là giao tiếp được tốt hơn với người họ, đúng không? Ừm, mình có một số các cái ý nhẹ nhàng hơn một chút đối với bạn, có thể là, ờ, thay vì, ờ, bạn, ờ, có thể tìm hiểu, ờ, những cái tiếng của họ thì hãy tự tin hơn với ngôn ngữ của mình mà tại vì tiếng của mình là tiếng từ ngoài Bắc vào, đúng không? Thì là một ngôn ngữ chính thống, đúng không? Thì tất nhiên là nói họ sẽ nghe rất là rõ rồi, chỉ là một chút về cái, a, kỹ năng nghe của mình không hiểu, đúng không? Tại vì là lúc mình nói người khác cũng nghe được của mình. Bạn có thể là đi những cái môi trường nhỏ ví dụ như là bạn làm quen một người bạn nào đó ở địa phương đó chẳng hạn, thì có thể là trò chuyện với những người đó trước nè, để làm quen với cái ngữ điệu nè, những cái từ địa phương mà người đó nói, thì nó sẽ làm cho bạn dễ hơn trong phần nào trong cái việc là giao tiếp, thì lúc đó khi mà đi vào công việc này hoặc là khi mà ví dụ bạn muốn ra chợ như hồi nãy, đúng không? Thì nghe nó sẽ dễ dàng hơn nè. Tất nhiên lúc nói thì bạn cứ tự tin nói ngôn ngữ của mình thôi, mình nghĩ là người miền Trung, ờ, nói thì, ừm, người đó cũng có thể nghe được ngôn ngữ của bạn mà, đúng không bạn?
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, thì mình cũng thấy là mọi người có vẻ nghe được khoảng 80-90% những cái gì mà mình nói. Ờ, còn cái việc mà, ồ, từ trước đến nay thì đúng là mình đang, kiểu, tập trung quá vào những cái giao tiếp ở công sở á, nên thành ra mình cũng quên mất, đó là mình nên học tập từ những cái gì mà gần gũi, quen thuộc, luyện tập từ cái cách là giao tiếp với những người xung quanh mình trước, rồi sau đó mới áp dụng vào những cái chủ đề trong công việc thì nó sẽ dễ hơn. Ừm, khi mà bạn gợi ý như vậy thì mình cũng nghĩ là chắc là mình cũng bỏ lỡ hơi nhiều cơ hội rồi đó. Nếu như mà mình dành nhiều thời gian hơn để mà, kiểu như là, cũng bớt ngại hơn để mà có thể tập luyện với một cô đồng nghiệp nào đó hoặc là tập luyện với lại hàng xóm thì chắc là có thể sẽ cải thiện được cái tình trạng nghe cái ngôn ngữ địa phương được ha.
Ừm. Đúng rồi, chính xác đó bạn. Ừm. Thay vì là, ừm, gợi ý đầu tiên thì mình có thể gợi ý thêm cho bạn một ý nữa đó là mình có thể tự học thêm một chút về, ờ, tiếng của ở địa phương đó chẳng hạn, tiếng của người miền Trung như bạn chia sẻ chẳng hạn, thì nó cũng rất là hay ha. Mỗi ngôn ngữ thì nó như là một cái cuộc sống, cuộc đời mới của mình, thì bạn có thể là mỗi ngày mình có thể học một vài câu nói của người họ à, người miền Trung chẳng hạn nè, xong rồi, ờ, tập nói, ờ, cũng như là bạn học ngôn ngữ, ờ, bình thường thôi, như tiếng Anh hoặc là những cái tiếng khác chẳng hạn. Thì hãy nghĩ là, ừ, đó là một ngôn ngữ mới hoàn toàn đi, không phải là tiếng của nước mình đi chẳng hạn, <laughs> thì nói chuyện nó sẽ nhanh vào hơn rất là nhiều. Ừm, bạn có thể thực hành, ờ, như hồi nãy mình có chia sẻ, đúng không? Đó là bạn có thể tìm những người bạn, ờ, 1:1 thôi, có thể ngồi nói cho người bạn đó nghe thử: "Ừ, ờ, tôi nói như thế này thì bạn có thể nghe có ổn không?" Rồi "Có giống của người, à, miền Trung của các bạn không?" Đó, chẳng hạn như vậy. Ờ, cái gì, ờ, ngôn ngữ mới thì bông bô nó không hoàn hảo mà, đúng không? Thì cứ nói ra thì nó sẽ không cảm giác mình tự tin hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì khi nói bạn có thể là tự, ừm, điều chỉnh hơi thở của mình một chút nè, hít thở sâu, ờ, nói chuyện từ từ thôi để hoặc là khi mà nói chuyện với người ta thì bạn nói là "Ừ, bạn nói chậm chậm thôi một chút để mình nghe, chứ mình nghe, a, mới nên là mới vào đây nên là nghe không có hiểu lắm ngôn ngữ của chồng bạn" chẳng hạn, rất là nhiều cách ha.
Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ờ, đúng rồi hóa ra thực ra thì mình, à, trước nay là do, kiểu, mình nghe kém á, mình không có hiểu được mọi người nói nên là mình tự tạo ra một cái rào cản, ờ, ngăn cách mình với mẹ ngọi mọi người á. Thì mình nghĩ là bây giờ thì sau khi mà nói chuyện với bạn như vậy thì mình nghĩ là mình sẽ cần phải gần gũi hơn với mọi người và càng gần gũi thì mình sẽ có càng nhiều các cái cơ hội để mà học hỏi, đúng không? Và giống như là bạn nói là nếu như bây giờ mình coi cái tiếng địa phương ở đây như là việc học tiếng Anh á, thì mình đang có một cái cơ hội rất là tốt thực hành với những người xung quanh, thế mà từ trước tới nay, kiểu, như mình, kiểu, bị tự ti quá nên thành ra là mình bỏ qua cái cơ hội đấy, chắc là sắp tới thì mình sẽ nhờ một vài người đồng nghiệp mà mình đã quen rồi á, để mà nhờ họ hỗ trợ và nói chuyện với mình nhiều hơn, để mình có thể tăng cái khả năng nghe cũng như là dành nhiều thời gian hơn để mà chia sẻ những cái câu chuyện đời thường trước, trước khi mà nói về những cái chủ đề công việc khô khan thì chắc là như vậy nó sẽ hiệu quả đấy.
Ừm. Ừm. Chính xác đó bạn. Và ý cuối cùng của mình có muốn chia sẻ đến bạn đó là bạn, à, đôi lúc thì mình sẽ gặp những tình huống rất là khó xử, đúng không? Ngồi trong co xung quanh bạn, bạn nói mà người ta nói mà bạn không có nghe gì thì bạn có thể chuẩn bị những cái phương án an toàn hơn. Ví dụ như là hãy chuẩn bị một vài câu nói, ờ, để bạn có thể chữa cháy ngay lúc đó chẳng hạn. À, ví dụ như là "Ừ, ờ, giọng của mình, ờ, từ đợt vào đây á, giọng của các bạn nó mình nghe không có tốt lắm, nên là bạn có thể là nói lại cho mình nghe một lần, được không?" Cứ thoải mái hỏi lại thôi, đúng không? Thì đôi lúc là những cái câu chữa cháy đó nó sẽ khiến thay vì bạn lúng túng vì không hiểu người ta đang nói gì thì nó trở nên là một ý tưởng hoặc là một cái gì đó hài hước hơn. À, nó làm cho bạn chủ động hơn rất nhiều trong việc là, à, giao tiếp hoặc là trò chuyện với những người ở miền Trung, ở địa phương đó của bạn, đúng không nào?
À, đúng. Ừm, đồng ý, thì cái việc mà thú nhận với họ và chia sẻ với họ về cái khó khăn trong giao tiếp của mình ấy, thì có thể cũng là một cái cơ hội hay và giúp cho họ có thể hiểu hơn cái tình trạng của mình, rồi sau đó thì họ sẽ có thể giúp cho mình có thể nói chuyện một cách, ưm, ờ, thoải mái hơn ha? Mình nghĩ là cái cách này cũng được đấy, cảm ơn bạn vì là đã chia sẻ với mình cái cách này nha.
Ừm, tuyệt vời! Thì có khi nào bạn hãy cố gắng tập trung và, à, hãy yêu thương cái giọng nói của mình ha, đừng có tự ti quá, à, đừng có, à, chia sẻ với mọi người một cách, à, <clears throat> quá là, ừm, ừ, hãy nhớ là cái giọng vùng miền thì nó sẽ có những đặc trưng, có điểm yếu riêng thì, à, không phải là một cái dấu ấn cá nhân gì cả. Mình tin là chỉ cần vài tháng thôi thì bạn có thể là nói chuyện với người ta một cách tự nhiên, à, sẽ thông thạo thêm một ngôn ngữ mới trong chính đất nước của mình, đúng không nào?
Ừm. Ừm, cảm ơn bạn rất nhiều nha. Hôm nay thì nói chuyện với bạn xong thì mình cũng cảm thấy tự tin hơn nhiều rồi, mong rằng là sắp tới mình có thể giao tiếp thành thạo với những người đồng nghiệp ở cái khu vực mới của mình ha. Cảm ơn bạn rất là nhiều.